Äh, ne, genau. Also, ich hatte kein Bezahlsus System über Facebook. Ich habe halt, ähm, äh, also extern einen Bezahlanbieter gehabt. Also, ich habe es natürlich insgesamt vermarktet, auch über Facebook, ne, über meine also organisch habe ich das vermarktet. Dann hatten Leute, ähm
Ah, okay. Mhm. Mhm. Ich verstehe. Ja.
und dann, ähm, haben die quasi ich weiß nicht mehr, welches Zahlungssystem ich hatte, ob das die das deutsche Plattform Elopage war oder was anderes. Darüber haben sie dann gekauft und dann haben sie quasi den Link zur geheimen ähm, gemei zur geheimen, ähm, Gruppe bekommen, ne und konnten dann beitreten. Also, war quasi eine oder nicht 'ne geheime, aber sie war zumindest man konnte halt nicht beitreten, wenn man nicht bezahlt hatte. Das konnte ich ja verifizieren. Ich glaube, da waren am Ende 50 oder 60 Leute drin. Und bezüglich ja, bezüglich dem Preis. Ich habe relativ günstig angefangen am Anfang so mit 5 € im Monat und dann waren's, glaube ich, 50 € im Monat. So was würde ich jetzt auch viel teurer verkaufen, aber das war natürlich auch am Anfang von meinem eigenen Unternehmen. Und, ähm, den Preis muss man natürlich immer schauen, was bietet man? Und kennen die Leute einen schon, also, ne, und wollen sie das so sehr, dass sie halt den Preis dafür zahlen? Hat man schon irgendwie 'n Namen oder kann man's so gut vermarkten, dass die Leute das halt letztendlich bezahlen.
Okay. Mhm. Okay. Mhm. Verstehe. Mhm. Mhm. Wow. Das ist ja schon beachtlich. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Und wie war das jetzt konkret am am Anfang bei dir? Ja, hast du da vielleicht dann auch Freunde gefragt: „Ja, ist der Preis jetzt vielleicht, ja, total unangemessen oder ist das jetzt wirklich 'nen 'nen fairer Preis?“ Wie bist du da jetzt konkret vorgegangen?
Ja, also Freunde habe ich dann schon irgendwann nicht mehr gefragt, weil das mag macht ja gar keinen Sinn. Also, da ist so die Regel eigentlich, dass man sagt: „Frag deine Zielgruppe“, ne? Also, du kannst natürlich, ne, zum Beispiel so was wie Betatests machen, dass die Leute irgendwie ganz günstig teilnehmen oder gar nix zahlen für 'n Testimonial zum Beispiel. Und solche Leute auch fragen, ne, wol also generell Umfragen machen, aber für Menschen, die generell in die Zielgruppe passen. Weil wenn man seine Freunde fragt was?
Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Ah, du hast da einfach 'ne Umfrage mhm. Du hast da einfach 'ne Umfrage gemacht: „Ja, wie viel, ähm, wär's euch wert, jetzt dieses Programm da konkret zu kaufen?“
Genau, könnte man machen. Also, es ist ehrlich gesagt so lang her, ich weiß nicht mehr. Ich habe halt einfach die Preise gemacht, ne? Nur weil du gefragt hast, würde ich meine Freunde fragen, da würde ich sagen: „Nein, never“, weil die sind die erzählen dir irgend 'n Scheiß, was aber überhaupt gar keinen Sinn macht, weil sie ja nicht die Zielgruppe sind. Die erzählen dann irgendwas, haben am besten noch gar keine Ahnung von Onlinemarketing und sagen dir dann: „Ach, s nimm doch 1.000 € oder nimm doch ein Euro.“ Also, es ist so es ist du brau musst jemand fragen, der diese Frage beantworten kann.
Mhm. Okay. Ja. Okay. Mhm. Verstehe. Okay. Ja. Verstehe. Ja das Mhm. Aha. Ja.